ماشي.
كان في موضوع كده عاوز أحكي معاك فيه يعني، آمم، يعني م مضايقني كده شوية و وبصراحة مأثّر أوي على المزاج العام وعلى الMood بتاعي ويعني كنت حابب أفضفض ع معاك فيه كده، هو ليه علاقة بإن أنا حد آآ، مماطّل شوية، يعني آمم، يعني عارف أنت حتى لو أنا عندي هدف مثلًا أو عندي حاجة معيّنة عاوز أنجزها أو كده، آمم و و ويعني باحط عارف أنت أنا أنا حد منظَّم، يعني <chuckles> أنا عندي هدف وباحط الخطة وكل حاجة وكل حاجة تمام بس باماطّل بقى، يعني هي دي المشكلة تحديدًا يعني، اللي هو الرؤية موجودة وأنا حابب إن أنا آآ، أمشي على الخطة دي وحابب ألتزم بيها وعارف النتيجة من الحاجة دي، عارف هتعود عليَّ بإيه، سواء حاجة ليها علاقة بشغلي، حاجة ليها علاقة بمهاراتي الشخصية، حاجة ليها علاقة بحياتي الشخصية عمومًا، فكل ده كلام جميل وزي الفل، بس المشكلة بقى في حتّة المماطلة دي، يعني هي دي بصراحة حاجة اللي بت بتؤرّق، يعني بتنغّص عليَّ حياتي وبتؤرّقني، عارف أنت اللي هو و و وتبدأ بقى جَلد ذات بقى أنت ليه ع يعني خلاص، أنت عارف إن الحاجة دي مهمة وأنت محتاجها، طّب ليه ما ت جلد ذات بقى، يعني تفكير سلبي كتير، في إن أنا طالما أنت عارف الحاجة م ما بتعملهاش ليه، عارف أنت، ف يعني عايز أحكي معاك شوية في النقطة دي، لإن هي بصراحة بقى لها فترة مغلسة عليَّ يعني.
فاهمك آه. أنا م متفهّم جدًا شعورك، وإن أنت يعني أصلًا مدرِك إن أنت ملتزم أو اللي هو عايز تبقى ملتزم تجاه مهمات معيّنة، دي أصلًا لوحده كده خطوة عظيمة جدًا ومش كله بينجح إنه يعملها، فإدراكك ده لوحده يعني أحييك عليه، ومقدر قدّ إيه حاسس إن أنت لمّا بتماطل ال ال- ال بتبقى متضايق وحاسس إن أنت ما بتخلصش اللي وراك ومتفهم جدًا شعورك، بس يعني خلّيني أسألك، هو أنت ال المماطلة أو ال ال عدم الالتزام اللي أنت بتحس بيه، آآ، ده بيبقى في مهمات نوعها عاملة إزاي؟ يعني شغلك طبيعته عاملة إزاي أو المهمات اللي بتبقى متراكمة عليك بتبقى يعني إيه شكلها؟
تسلم.

لأ فكرت طبعًا و وعارف طبعًا إيه ال ال يعني ال اللي عامل لي ده، آمم هو يعني السبب الأساسي اللي مخلّيني باكسِّل أو باتكاسل في الحاجات اللي زي كده هو برضو ليه علاقة ش بالشغل ويعني أنا كنت مستني آآ ترقية معينة آآ في مكانٍ ما و والموضوع يعني اتأخر يعني جر يعني قدّمت على الحاجة دي وبعدين ما حصَلش نصيب، والموضوع بقى بعد كده اتأخر تاني لحد دلوقتي لسه ما جاتش الفرصة دي، وللأسف مش عارف الفرصة دي هتيجي إمتى يعني. فيمكن هي يعني آه فده ال دي الحاجة بصراحة اللي مأثّرة شوية على نفسيتي ومخلّياني باتكاسل عن أداء المهام آمم. ي يعني هي ممكن حاجة نفْسية شوية، بس أنا باشوف إن مش المفروض إن هي تخلّيني أكسِّل عن حاجة زي كده، لأن زي ما باقول لك الجو العام لطيف والدنيا لطيفة مش المفروض إن أنا أكسِّل والشغل يعني كويس مقبول حتى لو الترقية دي اتأخرت شوية مش نهاية العالم، يعني ما ما اتظلمتش في حاجة، فاهمني، ما فيش حاجة تستدعي إن أنا أقصَّر في شغلي أو أقصَّر في المهام بتاعتي و وكمان أقصَّر في حياتي بقى، يعني الموضوع هينعكس إن أنا باتأثر في حياتي الشخصية نفْسها سواء مهام حياتية في بيتي، حاجة ليها علاقة بيَّ، حاجة شخصية زي ما باقول لك. فآمم يعني ممكن آه يكون ده أحد الأسباب المحورية اللي مأثرة فيَّ بشكل غير مباشر أو يعني موجودة كده دايمًا في بالي و ويعني م مسببة للسلوك السلبي ده، ممكن طبعًا يكون ده السبب يعني.
فاهمك آه. متفهمك آه، ومقدَّر قد إيه حتّة إن أنت آمم متضايق من ال من المماطلة، وإن أنت حاسس إن لأ اللي بيبقى فيه عليك حاجات وَراك عايز تخلَّصها ما آآ يعني تبقى مُدرِك إن أنت لازم تخلَّصها وكده، بس إن أنت بتفضَل تأجلها وتبقى يعني م مكسِّل شوية أو زهقان شوية، فأنا متفهم جدًا. بس برضو في نفْس الوقت اللي هو إيه يعني، أنت حاول إنك يعني علشان ما تحاولش اللي هو أنت ك تماطل في الحاجات اللي وَراك وتخلَّصها أول بأول، يعني أنت ممكن تجرَّب في إنك تقعد تقسِّمها كده لحاجات بسيطة ويعني ممكن برضو في نفْس الوقت ت تستشير حد مثلًا زمايلك في ال في الشغل، بحيث إن أنت تشارك معاه معلوماتك واللي هو يعني ويشاركك برضو خبرته اللي هو ممكن يكون عايش قبل كده حتّة اللي هو كان زهقان في فترة في حياته، لأن طبيعي أي حد بني آدم آآ بييجي عليه وقت كده وبيكون زهقان شوية من ال من الroutine وبيزهق من هو إن فكرة إن هو بيرُوح الشغل كل يوم وعليه حاجات يعني لازم يخلَّصها، و زَي ما أنت بتقول برضو عندك حتّة اللي هو أنت يعني حتّة الترقية برضو أنت كان يعني عايز تحقق حاجة زي كده